Ja, also ich würde sagen, so seit 1 Jahr ungefähr habe ich einfach 'ne komplette, ähm, andere andere z ähm, Weg, w wie ich mich fokussieren kann. Ähm, ich war eigentlich in immer sehr gute stede Studentin, war immer sehr konzentriert auf der Arbeit, aber so seit 1 Jahr hat's vielleicht so angefangen, dass mein Fokus komplett nachlässt auf der Arbeit. Ich habe 'n bisschen so Schlaflosigkeit, ähm, und ich glaube, es geht vielleicht nicht länger, als dass ich vielleicht für eine Stunde, 45 Minuten, wo ich mich dann konzentrieren kann und das kenne ich einfach nicht von mir. Das ha es ist eine Veränderung, die ich wahrnehme. Und egal, was ich mache, egal ob ich mich versuche irgendwie neu zu konditionieren und sowas und auch, hm, versuche, meinen Schlaf 'n bisschen zu verbessern. Ähm, irgendwie kriege ich's nicht hin, dass ich, ähm, mein Fokus behalten kann auf der Arbeit. Und das wurde mir jetzt auch schon 'n bisschen zurückgemeldet. Ich merke es in meiner eigenen Arbeit, von der Qualität von Dokumenten manchmal, oder ich mache leichtsinnige Fehler, die ich einfach von mir überhaupt nicht gewohnt bin. Ähm, und und ja, und ich weiß nicht genau, wie, ich, äh, damit umgehen soll.
Mhm. Mhm. Also 1,75 h ge schaffst du es, deine Aufmerksamkeit zu halten?
So 45 Minuten, höchstens 1 Stunde.
Ah, 45 Minuten bis 1 Stunde. Okay, und wie viel war es früher?
Ja. Ich finde, früher hatte ich irgendwie, wenn ich mich auf Examen oder so vorbereifen bereiten musste, konnte ich einfach mich, äh, Stunden hin hinhocken und Mat Materie lernen und, äh, mich in Büchern und und in Artikeln verlieren und die und manchmal waren es einfach Stunden, 5 Stunden waren dann weg. Also, ich konnte mich ge also es ist wie, als ob ich dann rein gesunken bin, habe die Materie aufgesaugt, bis e bis ich es verstanden habe oder bi bis dahin, bis ich's irgendwie fertig habe, was auch immer, an was ich gearbeitet hatte. Und ja, also jetzt geht es halt gar nicht mehr. Ich brauche ich werde voll schnell abgelenkt, wenn ich irgendwie Geräusche im Hinterhör äh, irgendwie von draußen höre oder wenn jemand an mir vorbeiläuft, sofort bin ich ist mein Fokus weg und, ähm, ich muss dann dann dauert es wirklich lange, bis ich mich wieder reinarbeiten kann, wo ich, äh, zuletzt war.
Mhm. Ja. Ja. Okay. Okay, also du hast äh, das war im Studium, wo's gut lief und jetzt bist du im Job.
Mhm mhm.
Was machst du da im Job?
Ähm, ich arbeite Business Development, also ich bin, ähm, oft in Meetings, muss mich mit Kunden, muss bin viel am Telefon, muss, ähm, auch so CRM Tools heißt das Das si im Grunde genommen, äh, 'ne Software, wo ich, ähm, ne, n einfach ge gucken muss, wer grad in der Pipeline ist in Sachen, äh, Kunden, ähm, und Partnern. Also, es ist, ähm, 'n schneller Fokuswechsel, oftmals, weil manchmal sind vielleicht meine Gespräche 15 Minuten, manchmal 10 Minuten, ähm, manchmal kommt mein Chef ins Zimmer und will schnell hat 'ne schnelle Idee oder braucht was oder sowas. Also es ist auch 'n schn 'n schnellerer Prozess, aber manchmal haben wir auch Teamsitzungen und Meetings, die vielleicht so zweistündig sind und das ist fast unaushaltbar für mich.
Ja. Aha. Mhm. Okay, und dann machst du wahrscheinlich 8 Stunden am Tag.
Ja. Minimum.
Minimum, okay. Also, mich überrascht das jetzt erstmal nicht, dass deine Aufmerksamkeit weniger geworden ist. Ähm es sind ja auch, äh, ganz andere Rahmenbedingungen und, ähm äh, es ist ja auch 'ne ganz andere Art von Aufgabe. Ja. Also im Studium, so wie de wie dir was du beschrieben hast, das ist ja ein Input, wo du die Sachen gelernt hast und aufgesauge aufgesaugt hast und, ähm, jetzt in der Arbeit bist du ja auf Output, wo du aktiv, ähm, ähm, Ergebnisse produzieren musst und mit Leuten, ähm ja, wo quasi die Information aus dir rauskommt.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, absolut, wo einfach 'n bisschen mein Gehirn so die Struktur hat sich verändert. Aber manchmal gibt's zum Beispiel Aufgaben, wo ich wirklich, ähm, 'n paar, äh, White Papers und sowas, ähm wo viel Recherche reingeht, wo ich auch wirklich Thematik Dinge aus thematisch Dinge ausarbeiten muss und wo ich auf jeden Fall längere Konzentration auch brauche. Ähm, und das fällt mir mittlerweile super schwer, ähm, da den Fokus zu finden, Dinge auszuarbeiten und an einem Projekt l lange dran zu bleiben. Und dann, was mir halt auch aufgefallen ist, so dieser Fokus, der überträgt sich manchmal für Leichtigkeiten. Ich m ich mache mehr Fehler als früher gefühlt. Ähm, ja, so d so da ist 'n bisschen 'ne negative Konsequenz auch für mich entstanden gefühlt oder was ich einfach auch nicht von mir kenne.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ähm, das ist natürlich 'n Thema, das das, äh, kann ganz ganz viele Ursachen haben und, ähm, auch ganz ganz viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Das kann ja daran liegen, ob du vielleicht Schlafmangel hast, das kann vielleicht an der Ernährung liegen, das kann an, ähm, zu wenig Bewegung liegen, an zu wenig Bewegung liegen an der Arbeitsüberlastung. Ähm, vielleicht, äh, hast du privat noch irgendwelche Sachen, die, äh, nicht funktionieren, ähm, irgendwie 'ne, äh, Bez irgendwas mit Beziehungen, mit Freunden oder in der Familie, was dich belastet, das kann ja ganz ganz viele Ursachen haben. Ähm, ist dir irgendwie ist dir bewusst, welche Ursachen da du das das haben könnte oder es klingelt's vielleicht bei irgendwas was von den Sachen, die ich jetzt genannt habe?
Mhm. Ja, also da hast du schon recht. Also wie gesagt, schon Schlaflosigkeit, äh, das ist hat sich auch 'n bisschen verschlechtert, muss ich sagen. Also wenn wenn's irgendwie 'n guter Tag ist, dann kriege ich meine 6 Stunden vielleicht an Schlaf. 6, 6,5 Stunden. Ich gehe auch abends manchmal dann mit mit so 'nem Gedankenstrudel auch oft in in in Kopf. Ich kann nicht so gut abschalten von der Arbeit, wenn ich nach Hause komme. Ich liege dann manchmal m im Bett und und bin wach und denke so: „Uff, habe ich alles irgendwie von meiner To-do-Liste geschafft, was muss ich noch machen?“ Äh, das, ne, also d a so, ich kann nicht so super abschalten manchmal. Ähm, das ist auf jeden Fall kann das damit zusammenhängen und dann halt auch früher habe ich ganz gerne ich hab ich bin 'ne Person, ich würde sagen, so mein Status quo ist vielleicht so, ich schlafe gerne 8, 9 Stunden ist ideal. So, das ist perfekt. Ähm, und jetzt mittlerweile kriege ich halt vielleicht 6 Stunden, aber halt wirklich auch, weil ich mir viele Gedanken um die Arbeit mache. Aber ich bin morgens auch motiviert, aber auch mit 'nem Stressgefühl wache ich schon auf, weil ich weiß: „Oh ich habe so viele Sachen vor mir, die ich tun muss.“ Also es ist fängt irgendwie schon an, hm der Tag fängt schon 'n bisschen an mit 'ner Unruhe auf jeden Fall. Und Gefühl trägt sich dann das dann auch irgendwie in meine Konzentrationslosigkeit und min in mein Fokus, äh, äh, das ja, äh, ed trägt sich dann über gefühlt.
Mhm, mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir fangen an, irgendwie mal den den Fokus 'n bisschen zu wechseln, wenn du magst. Mein Vorschlag wäre ähm, du hast ja jetzt gesagt, du hast ganz viele Sachen, die du tun musst. Wie wäre es denn mal darüber nachzudenken, welche Sachen du tun willst? Was was willst du vom Leben? Was wa was erwartest du vom Leben? Wie soll dein Leben aussehen?
Mhm. Hm. Ah, das ist 'ne gute Frage. Ähm, ich denke, ja, 'ne Balance zu schaffen, wo ich mich ähm, es muss e es es ist für mich in Ordnung, wenn's Phasen gibt, die vielleicht 'n bisschen unruhiger, stressiger sind, aber ich denke, dass dass es so lange anhält, ist es ist problematisch für mich. Ähm, also ich denke so ideal wäre für mich eher da 'n bisschen mehr 'ne Balance zu finden, auch mich mehr auf meine Beziehungen und meine Freundschaften zu fokussieren, weil ich finde, da kriege ich ganz viel Energie raus un und viel irgendwie Mehrwert, was mir was mir hilft, und das entstresst mich auch oft. Aber Arbeit ist auch sehr wichtig für mich. Ähm, es ist mir sehr wichtig, irgendwie gute Arbeit zu machen, es ist mir sehr wichtig, äh, dass ich, äh, 'ne solide Karriere habe, ähm, dass ich effektiv bin, ähm, dass ich kompetent bin. Also aber vielleicht e langzeitmässig da noch mehr Balance reinzubringen, aber es ist schw äh, es fällt mir auch 'n bisschen schwer, weil, äh, die Arbeit braucht viel v viel Konzentration von mir und und und braucht einfach d die Mehrheit meiner meiner Zeit gefühlt. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach sagen kann: „Oh ich trete mal 'n bisschen zurück von der Arbeit.“ Den Luxus habe ich leider nicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Wie lange machst du den Beruf schon?
Ah, diesen Beruf, ähm, mache ich also ich meine, ich bin schon arbeitstätig für 'ne l lange Zeit. Ich habe verschiedene Positionen auch in der Vergangenheit gehabt, ähm, und jetzt diese spezielle Position habe ich so seit 'nem Jahr ungefähr. Ja.
Okay, und wie lange bist du in Arbeit?
Oh, wie lange ich i insgesamt? Ähm, ich habe verschiedene ich habe 'n Bachelor geha gemacht, so in 3 in 2013 habe ich den abgeschlossen, dann habe ich 'n paar Jahre gearbeitet, und dann habe ich 'n Master dran gehangen, äh, den ich mi ich glaube 2019 oder so be beendet habe, und seit 2019 bin ich wieder aktiv, ja, äh, d durchgehend arbeiten.
S oder das Studium? Ja. Mhm, okay. Also, ich würde es tatsächlich irgendwie so 'n bisschen, ähm Ich fange mal so an. Also, für mich klingt es wirklich äh, ich denke, ich höre es auch 'n bisschen in deiner Stimme, dass du ge ähm, 'n bisschen gestresst bist, gehetzt bist. Du redest relativ schnell, was an sich nicht schlecht ist, aber, äh, es scheint wirklich so, dass sich die Gedanken über 'n bisschen überschlagen und dies, das, das, ähm, A machen, B machen und C machen. Ähm, ich kann mir echt vorstellen, dass du so richtiger To-do-Listen-Mensch bist.
Mhm. <chuckles> Ja, ja, das kann schon sein.
Und, ähm, machst du diese To-do-Listen dann, ähm, nur für die Arbeit oder auch im im Privaten?
N niemals im Privaten. Also, ne, außer wenn ich was Spezielles kochen und machen m m muss, dann gibt's vielleicht ab und zu, aber ich bin eigentlich 'n 'n, ähm ja, 'n sehr relaxter Mensch in meiner privaten in meinem privaten Umfeld. Äh, da mag ich eigentlich gar nicht so viel planen. Auch w ich bin eher spontan mit meinen Freunden. Ich bin aber auf der Arbeit bin ich sehr organisiert. To-do-Listen? Ja, absolut! Ding es müssen halt es muss halt laufen und, äh, viele d es ist nur ich und ich ha manage 2 andere, also ich bin auch für Leute verantwortlich und es muss halt irgendwie laufen, ne? Also da ist 'n gewisser Stress auch von mir erwartet, leider.
Niemals im Privaten. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Verstehe. Also, mein Vorschlag wäre, ähm erstmal, ich kann verstehen, dass du dann, ähm, privat abschalten willst, es ruhiger angehen willst und dir da auch nicht irgendwie noch Arbeit aufsetzen willst. Ähm, ich denke, es ist aber 'ne gute Idee, wenn du dir wirklich drüber Gedanken machst: Was willst du vom Leben und das irgendwie auch mal schriftlich festhältst. Weil auch die privaten Sachen werden nicht irgendwie vom Himmel fallen, sondern das ist wirklich, ähm, gut, ähm, sich darüber bewusst zu sein und das vielleicht auch zu manifestieren, vielleicht irgendwie schriftlich auszu aufzuschreiben oder vielleicht auch irgendwie 'n Audiomemo aufzuspielen, so sich selbst 'ne WhatsApp Nachricht zu schicken, was man dann will vom Leben. Und dann muss man das ja jetzt auch nicht unbedingt energisch angehen, sondern einfach aber da da dass man das wirklich sich da 'n bisschen bewusst wird und dann, ähm, Stück für Stück in Richtung dieser dieser Balance dann, ähm, hinarbeitet. Was hältst du davon?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, das hört sich, äh, wirklich nach 'nem sehr guten Ratschlag an. Einfach so, ne, dieses To-do-Listen Modus, aber einfach dann um 'ne Balance zu kreieren, ja. Also das macht macht schon Sinn, dass ich mich dann effektiv hinarbeiten kann. Das hört sich Vielen lieben Dank für den Ratschlag.
Genau. Gerne. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, dass du dich ausruhen kannst.
Vielen Dank.